Ay, oo masasabi ko rin talaga, 'no, na dito sa atin tsaka siguro sa mga napuntahan ko sa bansa't sa ibang bansa, 'no, lalo na sa Asia or Southeast Asia, eh, parang parte na talaga ng culture, 'no? Nung, ah, mga tao yung, ah, street food, 'no, oo, na iba-ibang bansa, eh, iba-iba rin yung, ah, mga mga masasarap, 'no. Well, hindi ko rin talaga sure, 'no, kung ano yung sa Taiwan ang alam ko talaga is milk tea, 'no, 'yong street food talaga or kung maco-consider kasi nasa night market, eh. So, kino-consider ko siya na street food yung ah, ah, milk tea talaga dun iba yung sarap. Pati yung mga, ah, fried chicken na Taiwanese fried chicken naman, 'no. Parang nga naging sikat rin dun na napunta na rin dito sa atin, no, may parang mga, ah, restaurant or, ah, mga kainan na andito na rin. Tapos sa ah, sa Thailand, eh, Pad Thai siguro yung, ah, street food na kapag nakapunta ako dun. Sa Singapore, ah, siguro ano yung nakalimutan ko yung pangalan, ah. Ah, ano siya, eh, yung Laksa, 'no, parang nga ganun. 'Yon yung siguro yung kakaiba oo, na talagang tatatak. Sa atin oo, sa atin ano nga, 'no, pi ah, bias kasi ako sa ano, eh, sa sa kwek-kwek, 'no. So, talaga pag ang Pilipinas tayo lang naman siguro 'yong may kwek oh, parang tayo nga lang rin talaga yung may kwek-kwek, 'no, na pagkain na street food sa buong Asia. Oo, ayun, ayun naman siguro yung kakaiba, 'no? Bukod sa mga isaw, ayan isaw mga ano ng baboy. Eh, kwek-kwek rin talaga. Oo, ayun.
Hmm. Exactly, hmm. Hmm. Ay, o Mm. Mhm. Hmm. Mhm. Ayun, hmm, mm. Ay, okay oo, Laksa, mm, mm. Yung may milk, tama, di ba? Hmm. Talaga? Oo, mamili ka malaki ba o mala maliit? Mm. Tama, tama. Oo, pero kung meron kang ah, bukod sa kwek-kwek, 'no. Meron kang ibang mairerekomenda na talagang, ah, patok dito sa sa Pilipinas na street food, ano yan?
Ah, sa akin siguro ano, isaw ng, ah, baboy ayan, ah, or isaw ng manok. Ah, well madumi siya pero at least healthy, di ba? Oo, masarap. <chuckles> Ayun.
Ayan. Inihaw ano, oo, di ba, nakaka parang, ah, nakakagana ng ano ng appetite. <chuckles> Oo, ayan.
Nakakagutom tuloy, oo. Ayun, eh, maraming salamat dito sa ano sa oras mo, ah.
Oo nga. Salamat din sa pagbabahagi ng iyong experience, paalam.

Mm, ah, dito naman muna sa ano 'no sa Pilipinas, talagang ano eh, ah, iba pa rin yung dating sa akin pag yung kwek-kwek 'no, ah, ayan. Eh dito kasi sa lugar namin ano eh, ah, wala na ganong ano or malayo pag, ah, ayan 'yung mga ah, bilihan ng mga ganiyan 'no, ah, kadalasan sa palengke lang kaya ang ginagawa ko kapag, ah, namamalengke kami yan, every minsan kasi mga every 2 weeks kami namamalengke so, ah, kahit papaano eh napapabili ng kwek-kwek ayan. Ah, 'yun pa rin 'no, oo. Kasi dun sa dati naming tirahan ano lang eh, may mga naglalako di ba, tapos sa kalsada, malapit sa mga eskuwelahan ganiyan, pag may mga pasok sa ano naman, sa work. So ayun talaga ang pinaka-babalikan ko 'no pag, ah, dito sa Pilipinas. Well ah mm.
Hmm. Ah. Ay talaga? Oh, mm. Hindi hindi matanggihan. <laughs> Parang Oo. Oo. Mm. Parang ano, parang masarap magtayo ng ano ng negosyo diyan sa inyo 'no? <laughs> Dahil ng ano, ng kwek-kwek. <chuckles>
Ayun oo, ay ayoko naman mag-tayo oo kasi baka malugi lang 'no kasi ako lang kakain. Oo, oo pero ayan 'no sa pag, sa ibang bansa ano siguro yung pinaka binabalik-balikan ko na street food talaga is sa Taiwan 'no. Ah, dami kasing ano eh, mararaming ano eh, ah, street food talaga dun 'no. Ah, oo ah, street food nga sakanila yung mga ano eh, mga dimsum ganun sa atin, yun talaga yung 小笼包 ano, ah, nung ah, sa may ah, Ximanding na night market ah, ano rin eh, marami rin kasi dun sa area na 'yun no bukod sa ah, mga bilihan 'no ng pasalubong, ng mga damit, oo. Uso pa rin yung or ah, marami pa rin talagang mga street food dun. Tapos ewan ko sobrang sarap nung oo. Oo sobrang sarap nung ano, nung ah, mga street food dun 'no na yun lang rin yung kinakain talaga namin nun hindi na kami nagre-restaurant ganiyan, talagang nakakabusog na tsaka mura pa, oo.
Ikaw lang ang kakainin 'yun lang. <chuckles> Hoy. Maraming ino-offer. Hmm, mm. Hmm. Oo, oo. Specially mga tofu ano? Hmm. Ay teka lang. Na ano na na ano mo ba yung ano, yung pinaka-ano na street food pumatok dati yan sa Taiwan eh, so ay ayan yung ano, ayan yung um, stinky tofu.